Fíjate que hoy vengo a ti, en busca de un consejo, de una recomendación, o sobre todo de otro punto de vista. Porque traigo un problemita. Traigo un proyecto personal, que nada más no puedo empezar, que ya se está volviendo muy necesario, y que, pues, por una u otra cosa, por imprevistos, por mi misma flojera o trabas mentales, pues, no puedo llevar a cabo. Y es que, me acabo de mudar a un departamento, tiene 1 año. Eh, estaba en pésimas condiciones, así que tuvimos que adaptarlo, pues, para que sea habitable y para que estemos cómodos, eh, mi novia y yo lo lo pintamos bien, lo resanamos las paredes, impermeabilizamos, eh, compramos muebles. Y, todo lo que hicimos, eh, pues le echamos muchas ganas, para que quedara muy bonito. Incluso cambié todas las clavijas y todo lo eléctrico.
Claro. Órale.
Sí, porque estaba muy mal. Lo los anteriores que estaban aquí, y lo tenían lleno de humedad, y la verdad es que me daba miedo conectar, este, mi equipo, porque yo trabajo en casa. Y conectar mis computadoras, y y la tablet, y cositas así, pues me daba un poquito de miedo. Entonces, este, pues hicimos este esfuerzo. Ya acabamos, pero, eh, hay un cuarto que no utilizamos, y yo le digo el cuarto de los menesteres, porque está lleno de cosas. Tiene un WC, eh, viejo, el que cambié. Tiene unos muebles viejos, tiene otros Unas alacenas, está lleno de cajas, tiene botes de pintura que usamos, escaleras, mira, un sin fin de cosas. Y, como ahorita tengo la posibilidad de trabajar en casa, llevo 1 mes trabajando en mi comedor, y ya no es cómodo, ya no es sostenible, ya necesito usar mi escritorio. Necesito comprar 1 silla cómoda y ergonómica. Pero nada más, no encuentro el tiempo. Y también a veces, la motivación para pararme, para ir a escombrar y arreglar el departamento. Y, pues ya, empezar de una. Y tener esta oficina en casa, que me desconecte, mi vida diaria de del trabajo.
Claro, sí. Okey. Oye, pues primero que nada me gustaría felicitarte, ¿no? Porque, eh, hacer una mudanza en estos tiempos y en esta economía es como bastante difícil, ¿no? Sobre todo porque las rentas son exorbitantes y y ni se diga de darle mantenimiento en la casa, ¿no? Entonces, pues na primero que nada, pues eso, ¿no? Felicidades porque, pues, s no es no es fácil, es complicado, y qué bueno que se dieron a al tiempo y la labor de, pues pues, vivir de una manera más tranquila, ¿no? Que creo que ese es como un poquito el objetivo de todo esto. Pero s si se puede, te te quiero hacer como unas preguntas al respecto, y y creo que la primera sería, pues, de este cuarto, que dices que es el cuarto de los menesteres, ¿cuál sería la meta como exacta para poder, este, digamos, a acomodarlo a tus gustos?, ¿qué qué tendrías que mover? O más bien, ¿qué tanto tendrías que modificar para que quede como adecuado para lo que tú quieres hacer?
Sí. Sí, sí. Sí, muchas gracias. Ujú. Mm, yo creo que lo más, eh, real es adaptarlo a ser mi oficina. Eh, yo creo que no es tan difícil, solo es cuestión de que si es laborioso y son muchos pasos. Ya está pintado, ya las clavijas y los conectores ya están bien. Solo sería sacar los muebles viejos, que yo creo que es lo más pesado en ese aspecto. Es un WC, de u u un como un mueble de baño, unos alacenas que estaban colgadas. Son como bastante grandes unas cosas, y, pues, en un principio lo queríamos vender, ya en este momento lo queremos regalar, o sea, ya que se lo lleven. Y Sí, sí, sí, y solo lo he publicitado como que de boca en boca. O había un señor que que nos vino a ayudar con la plomería y él le dije: "Oiga, si quiere se puede llevar, este, el WC y el lavabo para alguien que lo necesite, o si usted le da un uso", y me dijo que sí, y no ha venido, ya eso ya tiene rato, yo creo que ya no va a venir. Entonces, pues eso, quitar todos esos muebles grandes porque ya tengo más espacio, así, pues, saco las cajas, yo creo que acomodo ahí los botes de pintura, les haría como un una especie de mini mini mini estante de herramientas. Yo que puedo poner ahí unas cosas. Eh, comprar unas cortinas blackout, hacer un poquito insonoro al cuarto, y, pues, tengo planeado comprar un escritorio, ya lo vi, y también una silla, porque utilizo las sillas de, pues, del comedor, y, pues, están cómodas un rato, pero ya siempre, pues, no. Entonces este Sí, sí, sí, ya. Entonces, pues, yo creo que eso, eh, son varios pasos, pero creo que sí es alcanzable. Nada más que no puedo empezar.
Claro. Ya que se vaya. Okey. <chuckles> Sí, después ya. No, pues suena suena complejo, ¿no? Sobre todo porque si ya hubo plomería ahí, significa que, pues que tienen que realmente pensar en cómo va a funcionar ese cuarto a a como lo lo quieres, ¿no? Y no no es como sacar y quitar muebles, sino que es un espacio que, pues, requiere un poco más de complejidad de su parte. Y y digamos que pensando ahora en tu nuevo empleo, en tu nueva, como, eh, forma de vida, ¿crees que el el, a este tipo de actividades en casa le has como podido dedicar más o menos tiempo?
Ay, pues, la verdad es que ahorita sí no le he dedicado tanto tiempo. Te digo que tengo ahorita, pues, 2 trabajos, ando en casa. Entonces, no no no he tenido como el tiempo que yo quisiera. También, yo creo que a veces lo uso como excusa, porque si le dedico un ratito todos los días, podría. Pero como que quiero concentrarme a hacerlo de un jalón, ¿sabes? O sea, siento que digo, el domingo, el domingo es el día bueno y voy a agarrar todo y lo voy a hacer y tal. Y llega el domingo y justo tengo que salir o justo está lloviendo horrible y no puedo sacar, este, cosas o no sé, o sea, no sé, no sé. O hace frío y ni me quiero mover, o mi novia tiene ganas de salir a comer, entonces, pues ya, no se puede. Entonces, creo que eso, realmente sí sí sí estoy ocupado, o sea, no es como que todos los días tenga ahí 2 horas para arreglarlo. Pero más que nada creo que el mi enemigo de un número 1 es que no he podido sacar esos muebles grandotes, eh, bueno, no están tan grandes, pero usan mucho espacio y ese espacio lo usaría perfecto para poner ahí la herramienta, la escalera, los las botes de pintura, taparlo todo bien, y ya y ya, pues, usarlo como una oficina, eh, es más que nada eso, yo creo que una vez sacándolo grandote ya podría podría hacerlo, pero pues es que son varios pasos.
Claro. Sí, sí, sí. <chuckles> Okey. Okey, va, entiendo, sí, pues son varios pasos, es complicado, ¿no? Y, como dices, pues no es como que tengas como todo ahorita todo el tiempos del mundo, ¿no? Y y creo que, sobre todo por las fechas que son, ¿no? Que que se viene Navidad, que si viene Año Nuevo, pues te mantiene como un poco más ocupado en cuanto al tiempo que puedes invertir, ¿no? Este, porque tienes que pensar quizás en alguna fiesta, en algún regalo, en un quizás en alguna en una forma de pasar, pues, estas fechas con con tu gente, ¿no? Y creo que eso lo hace un poquito más complicado. Y, digamos que, teniendo esto en consideración, de las fechas y el tiempo, ¿crees que haya a alguna fecha que a ti te gustaría, como, digamos, para tener ya este proyecto listo, o o no lo has como pensado tan a futuro para pensar que que, por ejemplo, en los primeros días del año vas a como como primer proyecto va a ser como eso?
Mm, yo creo que que es definitivamente lo voy a hacer como como proyecto de año. Mira, me encantaría decirte que ahorita en diciembre lo voy a hacer, pero lo veo muy difícil, o sea, ya se viene sí, o sea, ya se viene el el el fin de de año, hay que entregar todo en la empresa, que viene una posada a la que tienes que ir porque es convivencia con tus compañeros, y que, eh, pues, también la familia, en mi caso, pues, somos una familia joven, eh, mi novia y yo apenas estamos juntos. Entonces, este, pues, tenemos que <chuckles> visitar a a mis padres y a mis suegros. Y y y en ese aspecto de eso estamos un poquito cortos de tiempo. Creo que podría empezar con pequeñas cositas, pero, eh, definitivamente en enero, eso es donde más me dan días libres, eh, es donde donde voy a aprovechar para, pues, hacer lo más pesado mínimo. Incluso se me ocurre, podría, no sé si publicarlo en Facebook o en algún lugar que que se regalan muebles.
Sí, es complicado. Claro, sí. que vayan por ellos, ¿no? Que los carguen de una vez.
Sí, sí, sí.
<chuckles> Oye pues digamos que es es una situación, pues queramos o no, es complicada, ¿no? Porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de de justamente, ¿no?, de que implica un esfuerzo físico un tanto pues digamos considerable, y pues ahorita las fechas no se prestan, digamos, a a digamos, a invitar a la familia nada más a sacar muebles. Creo que justamente podrías como esperar, eh, en lo que se acomoda un poco el horario de todos, ¿no?, porque diciembre es es, eh eh, diciembre es caos, ¿no? En la calle, en el trabajo, en la familia, todos están como en mil proyectos, entonces, yo creo que mi recomendación podría ir como por ahí de pensar que, por el momento, eh, puedas como descansar esta idea. Ya sacaste como todo un año de chamba en lo que en lo que resta de tu departamento, entonces yo creo que el el avance existe, ¿no? Entonces, si el avance existe, pues sabes que en algún punto vas a acabarlo al cien por ciento. Entonces, eh, muchas veces se se se dice que para que una idea florezca, para que una idea como que esté en su mejor momento, hay que dejarla respirar, ¿no? Entonces, quizás ahorita estás como pensando mucho en, ¿cómo qué mover, qué comprar, qué quitar, qué poner?, y quizás todo ese proceso es lo que te está cansando, ¿no? Entonces, podrías como esperar unos días, quizás el primer mes del año que viene, y ver qué qué de qué maneras, ¿no?, has repensado este proyecto y, sobre todo, creo que hace rato dijiste como una clave y es que estás pensando como en bloques muy largos de de trabajo, ¿no? De que sí lo voy a hacer en un, eh, lo voy a hacer lo voy a hacer todo en un jalón, en 1 día, y creo que muchas veces eso es lo que nos impide pensar en en cómo sumar de a poquito, y creo que en esta situación podría ser eso, ¿no?, como como tienes muchos muebles y muchas cosas ahí diferentes, quizás pues puedes hacer como, eh, las publicaciones en línea por objeto y quizás un día van por una cosa, quizás otro día van por otra cosa y así pues de a poquito en poquito vas como desocupando ese espacio y eso te dé como pie a pensar en cómo lo quieres como acomodar a tus gustos. Si ya conseguiste como las tarimas o el escritorio o la silla y así como, pues verlo de una forma un poquito más fluida, por así decirlo, no sé qué te parezca esa idea.
Sí, sí, sí. Ah, claro. Claro, claro. La verdad es que me parece una gran idea. Creo que desarmar todo el monstruo que yo veo como problema en pequeños pasos es la clave. Eso que me dijiste de mira, yo lo tenía como idea de que: "¿Alguien querrá eso?", pero, pues sí, o sea, eh, ahorita que lo veo es muy claro, no es como que alguien venga y se lleve todo de jalón, o sea, así no funciona. Sí, sí, sí, o sea, por objeto, yo creo que alguien va a estar interesado en específicamente en lavabos, específicamente en la madera de los muebles viejos, específicamente en ese WC, y y poco a poco, eso sí lo puedo ir haciendo ahorita en estas fechas, publicarlo, pues, que s vengan ahí por él no no me no me hace ningún esfuerzo, y ya de ahí en enero, ya con todo de su este, pues, libre, pues, ya empezar a a rellenarlo y acomodar. Oye, muchísimas gracias, la verdad es que me ayudaste muchísimo. Y mira, voy a empezar a publicar desde ya. Muchas gracias, eh.
Sí, todo es difícil. No, pues, muchísima suerte en todo.